สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีครับคุณหมวกครับ อืม พอดีเราก็เกริ่น ๆ คุย ๆ นะครับ ก็โอเคครับผม ก็เริ่มร้อน เอ๊ย เริ่ม เริ่มเย็นแล้ว เพราะมันตี 1 แล้ว ตี 1 กว่าแล้ว ครับผม อือ เบื้องต้นเราคุยเกริ่น ๆ กันเรียบร้อยแล้ว เรามาคุยกันเรื่องเด็ก ๆ กันเลยดีกว่า เพราะว่าลูกเราทั้ง 2 ฝ่ายเนี่ยก็แสบทั้งคู่เลย
สวัสดีค่ะ ทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณบ้าน? ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ยังไม่นอนอีกเนาะ? ค่ะ อ๋อ คุณก็มีลูกใช่ไหมคะ?
ง่ายครับผม ก็เมาท์ เมาท์เรื่องลูกกัน เพราะงั้น ก ถาม ขอถาม อา อย่างงั้นผมขออนุญาตถามคุณหมวกหน่อยครับว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย อ่า คุณหมวกเองอะ ก็คือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ย เขาก็ต้องมีวัฒนธรรมของฝั่งนู้นน่ะเนาะ ไม่แน่ใจว่า เด็ก ๆ อะครับที่อยู่ที่นั่นน่ะ เขาได้เรียนรู้เกี่ยววัฒนธรรม หรือจำเป็นต้องรู้ในวัฒนธรรม ของตัวเองที่นู่นบ้างไหม?
เราก็มีลูกเหมือนกันเลย ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ คือเอา เอา และ แยกเป็น 2 อย่าง คือวัฒนธรรมของไทยเนาะ ของเรา กับวัฒนธรรมของอเมริกา ใช่ไหมคะ เราอยู่อเมริกา ทีนี้คือก็ต้องแยกกันเพราะว่า 2 วัฒนธรรมอะไม่เหมือนกันเลย อืม เพราะว่าอย่างวัฒนธรรมไทย ช ก็ไม่สิ้นเชิง แต่วิธีการสอนไม่เหมือนกัน วิธีการสอนไม่เหมือนกัน ใช่ อย่างเช่น ของไทยเนี่ยเขาจะสอนว่าให้รักพ่อแม่ กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ ใช่ไหมคะ เป็นหลักเลยเนาะกตัญญู แต่ที่นี่คือ 18 คุณออกจากบ้าน ความกตัญญูก็คือแล้วแต่ ไม่ ไม่ ไม่กดดันว่า พอคุณโตขึ้นจะต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ย ไม่กดดัน ใช่ แล้ว เอ่อ แล้วก็ที่นี่ก็คือพอ 18 ออกจากบ้าน หางานทำเอง แล้วก็เป็น ใช้ชีวิตของตัวเอง แต่นี่เด็กไทยนี่คือ สิบแปด ก็คือเข้ามหาลัย ยังอยู่ที่บ้านอยู่ ต้องดูแลที่บ้านด้วย อะไรอย่างเงี้ย คือหาเงินได้ พอทำงานก็ต้องส่งเงินกลับบ้าน มันก็เป็นวัฒนธรรมอีกแบบ ใช่ ซึ่งที่นี่ไม่มีนะส่งเงินกลับบ้านน่ะ ใช่ค่ะ 18 ก็คือปกติส่วนใหญ่ 18 ก็ไม่มีแล้ว พ แล้วก็ที่ ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่า เอ่อ จบ เอ่อ มัธยมเนาะ 18 ก็คือหางานทำแล้ว เขาก็ไม่เข้ามหาลัยกัน อืม มันก็จะแตกต่างกัน ใช่ค่ะ
ครับผม ครับผม ครับ ครับ ครับ อือ ใช่ ครับ อ๋อ จับ บอกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงไหม? ครับผม ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับผม ครับ ใช่ ๆ ๆ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับ ครับ ใช่ครับ ครับ อ๋อ ครับ ใช่ครับ ใช่ อ๋อ ตั้ง นี่ตั้ง ตั้งแต่ สิบแปด เลยใช่ไหมครับ? ครับ ครับ ครับ ครับ อ้าว เหรอ? อ้าว! เออ ก็คือทำงานกันเลย?
ใช่ สามีเราก็จบ ส ช แค่ไฮสกูลแค่นั้นเลย แล้วก็ทำงานทุกวันนี้ อืม
วันนี้ อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วปัจจุบันนี่ก็คือ ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างงี้อยู่ แล้วมันมีพวกที่แบบเรียน เรียนต่อแบบ ไอ้มหาวิทยาลัยเยอะไหมครับ?
อืม ไม่เยอะมากค่ะ เพราะว่ามันแพง เรื่องของเรื่องคือมันแพง แล้วก็ต่อมาไม่ใช่ มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้งานที่ เงินที่มันจะแบบสามารถที่ไปจ่ายค่าเทอมที่เราเรียนไปได้ ใช่ คนส่วนใหญ่ก็คือ ค่ะ
ครับ อ๋อ ครับผม อ๋อ ครับผม ครับ โอ้โฮ อย่างงี้ นี่เป็นเปิดโลกใหม่ของผมเลย ผมคิดว่าฝั่งนู้นเขาเรียนกันสูงมาก เพราะว่าเห็นหลาย ๆ ครั้ง อย่างเช่น เราจะติดตามข่าวหรือเขา เขาเรียกประมาณว่า เขาเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะ เราก็เลยคิดว่า เฮ้ย เขาต้องเรียนสูงแน่เลย เพราะเหมือนอย่างน้อยก็มี อะ NASA มีอะไรพวกนี้ หรือ Tesla อะไรอย่างเงี้ย เต็มไปหมดเลย ก็เลยคิดว่า อ๋อ ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อ๋อ ค่ะ ค่ะ คุณต้องคิดว่า คือคนไทยอะมันมี 7 ประมาณ 70-80 ล้านคน ใช่ไหมคะ ที่นี่มี สามร้อยห้าสิบ คน
ครับ ครับผมครับ อ๋อ ครับ
ที่นี่คือ มี คือ ใช่ มันมีคนฉลาดจริง แต่ด้วยความที่คนเยอะอะค่ะ มันก็จะมีถัวกันไป ก็ฉลาด แล้วก็คนระดับทำ งานเป็นพนักงาน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็ที่ นี่คือ เขา เอ่อ เราว่าข้อดี ของที่นี่คือเขาสนับสนุน เอ่อ วิชาชีพมากกว่าการที่ไปเรียนให้จบ เอ่อ ปริญญาตรี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ ใช่ อย่างซ่อมรถก็มีโรงเรียนซ่อมรถ ใช่ ซ่อมคอมก็โรงเรียนซ่อมคอมไปเลย แล้วก็เป็น เอ่อ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็เป็น วุฒิก็จะเป็น แอสโซซีเอต ก็คือจบมา ก็เป็น แอสโซซีเอต แล้วก็หางานทำได้เลย ไม่ต้อง ใช่ หางานทำที่เป็นเฉพาะพวก
ครับ ครับ อ๋อ อะฮะ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ครับ อืม ครับ ครับ ว้าว อย่างงี้ ว้าว จริง ๆ ครับผม อา ครับผม อืม ครับ อ๋อ โอ้โฮ ครับ อืม ผมว่างี้ที่นั่นก็มีการมีงานทำ ก็ค่อนข้างจะแย่งกันเหมือนกัน ถูกต้องไหมครับ? ก็คือเหมือนกับว่า เรามีอายุน้อยกว่า เรามีโอกาสที่จะเลือกงานได้ก่อน แล้วก็อยู่ได้ ทำงานได้ยาว ๆ ประมาณนี้
ค่ะ มันก็ ดี อืม อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ๆ ถูก ใช่เลยค่ะ คือแล้วก็นี่ห้อ วัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่าอันนี้ว้าว ก็คือที่นี่อะไม่มี เขาไม่มีวัฒนธรรม เอ่อ อายุมาก อายุน้อย คนอายุมากต้อง มี อะไรนะ คนอายุน้อยต้องเคารพคนอายุมาก อะไรเงี้ย ไม่มีที่นี่ อืม ก็คือคุณเข้าไป ใช่ เพราะว่าคุณเข้าไป คุณมีผลงานที่ดีอะค่ะ เขาจะแบบ เขาก็จะให้เกียรติคุณอย่างดี ถึงแม้ว่าคุณพึ่งเป็นเด็กจบใหม่ แต่คุณทำงานได้ เขาก็จะให้เกียรติคุณ ถึงจะไม่เหมือนที่สมัยนี้ ถ้าคุณเข้าไปเป็นเด็กใหม่ อย่างเงี้ย โอ๊ย คุณต้องนอบน้อมเนาะ คุณต้อง มี อืม ค่ะ ค่ะ แล้วของคุณ อะคะ มีไหมคะ? ค่ะ
โอ้โฮ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อันนี้ก็น่าว้าวเหมือนกัน ครับ ครับ อืม ครับ อ้อ ครับ ว้าว! ครับ ครับ ใช่ โดยเฉพาะประเทศไทย อืม เวลาเคารพทีนี่ก้มหัวแทบจะติดพื้นเลย อา ก็คือแบบว่า อ่า อย่างแรกก็คือลูกชายผมอะครับ เป็นคนต่างจังหวัดเนาะ เขาเป็นคนอยู่บนเขานู่นเลย วัฒนธรรมของเขาเนี่ย คือเขาต้องเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของเขา แล้วก็เขาค่อนข้างชินกับธรรมมะ อา กับวัฒนธรรมของเขาเอง ก็อย่างเช่น หลัก ๆ ก็คือนับถือผี นับถือผีปู่ย่า ผีนู่น ผีนี่ ก็ว่ากันไป ใช่ครับ ก็คือ ก็ตื่นมาเวลาเทศกาล ก็มานั่งทำนู่นทำนี่ เพื่อจะไหว้ ไปไหว้พระ หรือแบบ เออ ไปสรงน้ำพระ อะไรพวกนี้อะครับ ซึ่งเขาเป็น ทำเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ก็เพราะว่าแม่เขาก็ทำด้วย
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้! ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
อา ถือว่าโอเค อันนี้ก็คืออย่างแรก คือ อย่าง 2 คือ เรื่อง เรื่องเคารพผู้ใหญ่อะครับ อ่า บ้านของเขาเนี่ย จริง ๆ แล้วก็เคารพผู้ใหญ่อยู่แล้ว แต่ว่าพอเขามาเรียนในเมืองปุ๊บ ก็ โลกก็เปลี่ยนไปอีกอย่าง ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็เถียงผู้ใหญ่แล้ว เพราะว่าเขาคิดว่า เขาเก่งกว่า
ค่ะ อ๋อ วัฒนธรรมเปลี่ยน เพราะว่าสถานที่เปลี่ยน อืม
อา ก็มัน ใช่ครับ ก็เลยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยน แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ถามว่าเรื่องเคารพผู้ใหญ่ เขาก็เคารพแหละ ก็เพิ่งโทรมาขอโทษขอโพยกับคุณพ่อกับคุณแม่เหมือนกันว่า เขาไม่ เขาไม่ทำอย่างงี้แล้ว อะไรประมาณนี้ ก็ว่ากันไปอะ อย่างน้อยก็ยังมีความเคารพกันก่อน หลัก ๆ ก็ประมาณนี้ ก็ที่เนี่ยครับ ส่วน ถ้าเกิดเขาลงเมืองปุ๊บ ก็เป็นชาวกรุงปุ๊บ ก็อย่างแรกคือ ต้องพูดจาดีก่อนเลย อา ก็จะทักทายทุกคน ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อเสียของบุคคลบนเขา เขาไม่ค่อยจะสวัสดีกันเท่าไรเลย
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม อ๋อเหรอคะ? เราไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย ความรู้ใหม่ ค่ะ
อือ เป็นเรื่องแปลกมาก ใช่ ก็คือเจอหน้ากัน ก็เหมือนกับไปคุยเลย ซึ่ง อ่า อย่างผมอยู่ชาวกรุงเงี้ย เจอกันกี่โมง กี่ยามก็ต้องไหว้อยู่ดี
ค่ะ อืม ใช่ มันเหมือนเป็น คัลเชอร์ เราเลยเนาะ เออ ของคนไทยนะ ที่ชอบ ค่ะ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะ ครับ ใช่ ใช่ครับผม ใช่ ๆ ๆ เพราะอันนั้น ก็คือกลายเป็นว่า ฝั่งเขาก็ฝั่งบนเขา ก็ทำอีกแบบหนึ่ง เขาก็เรียนรู้ของเขานะ ส่วนมากรุงเทพ เขาก็ค่อนข้างปรับตัวค่อนข้างนานอยู่กว่าจะทำอะไรได้ เพราะว่าบางครั้งเขาก็มีติดกับ อ่า ฝั่งทางบ้านเขามาเยอะเหมือนกัน
อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ มันก็ต้องปรับ ๆ กันไปเนาะ ค่ะ
บางครั้งเขาพูดห้วนก็มี ใช่ เพราะที่นู้นเขาพูดห้วน ๆ กัน
อืม ไม่มีค่ะ ไม่มีครับ
ก็คือไม่มีลง ใช่ครับผม ไม่มีเลย เอ่อ จน พอเมื่อปีที่แล้วดีกว่า เพิ่งเข้า ม. หนึ่ง อย่างเงี้ย ที่กรุงเทพอะครับ ก็ได้ไปคุยกับ <tsk> อ่า คุณครู เขาบอกำว่า น ลูกชายไม่มีหางเสียงเลย ก็บอกว่า "ขอโทษครับ พอดีเขามาจากต่างจังหวัด ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้บ้าง เพราะว่าโรงเรียนบนเขาเนี่ย เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองแบบนี้ เพราะว่าเขาก็ทดลองอะไรสารพัดเรื่องเหมือนกัน แล้วเขาก็วุ่นวายเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนกับเปิดโลกของเขาเสร็จ เขาจะทำอะไรก็ได้ เพราะอยู่ที่นู่นเขาก็จะทำอะไรก็ได้ของเขา" ก็ค่อนข้างโดนปรับตัวเยอะ จนสุดท้ายเนี่ย ปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกเมาท์เลยว่า เขาก็โดนทัณฑ์บนไว้แล้ว แล้วเขาบอกว่า "ทำอะไรผิดอีกครั้งนะ เขา โรงเรียนจะไม่เอาไว้นะ" เราก็ โอ้โฮ! ทำไมเราเรียน เราไม่ขนาดนี้? เราก็ อ่า คุณครูเขาก็พูดอย่างเงี้ย เสร็จปุ๊บเนี่ย แต่คุณครูไม่ได้บ่งบอกว่า คุณครูจะตั้งเป้าว่า จะแกล้งเขาเล็ก คุณครูบอก ก็ไปคุยกันหลังไมค์กับ อ่า กับ กับบ้านเอง กับ ใช่ กับ กับภรรยาเองว่า "เราต้องช่วยกันนะคะ" อะไรประมาณนี้ ซึ่งมันไม่โอเคเลย เพราะพฤติกรรมเขาบางอย่างเขา มันไม่เหมาะสมจริง ๆ อา ประมาณนั้น ก็เล่าเหตุการณ์เขาไป ก็เล่าอุปนิสัยให้คุณครูฟัง แล้วก็ยังกำชับด้วยว่า "ถ้าทำโทษได้ก็ทำเถอะ ก็ไม่ว่ากัน" เพราะว่าเราก็โตมากันแบบไม้เรียวเนาะ <chuckles> ครับผม ก็ประมาณนั้น
โอ้โฮ ยากเลย ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ โอ้! โอ้โฮ! ค่ะ อยากให้เขาปรับแหละ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ คืออย่างที่คุณว่า เรื่องวัฒนธรรมอะ เราก็มีที่เราบอกว่า รู้สึกว่าเราอะ เอ่อ ตั้งเป้าไว้ว่า อยากให้ลูกเราแบบ เพราะว่าลูกเราโต ที่อเมริกา ใช่ไหมคะ มันก็จะเหมือนคุณ ที่ลูก อ ลูกเรา ลูกของคุณมันก็เติบโตมาที่อีกแบบหนึ่ง ที่ไม่มี ส หางเสียงเนาะ ลูกเราอะก็จะต้อง หา อยากสอนให้ลูกอะรู้สึกขอบคุณน่ะค่ะ ส พูดขอบคุณ พูดขอโทษ ให้เป็นกิจวัตร ค สวัสดีให้เป็นกิจวัตร คือ แล้วก็คุยภาษาไทยเนาะ ก็คือ เอ่อ เพราะว่าคนไทยอะ เวลาทำอะไร สมมุติมีคนยื่น ข ของให้อะ เราก็ต้องขอบคุณแล้ว "ขอบคุณค่ะ" ใช่ไหมคะ แต่ว่าทีนี้คือที่ ที่วัฒนธรรมเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องพูดอะค่ะ ในภาษาอังกฤษเนาะ คือแล้ว ใช่ บางทีไม่จำเป็นเลย แล้วเด็กที่ เนี่ยก็เรียกชื่อเป็น you ใช่ไหมคะ ไม่ได้เรียก ชื่อพ่อแม่ ไม่ได้มีความแบบว่าต่ำสูงของอายุ แบบคุณลุง คุณตา คุณยาย เขาพูดเรียก เรียกคุณยาย ก็เรียกคุณย่าก็เป็นชื่อของคุณย่า โดยที่ถ้าเป็นเราอะ เราเรียกชื่อแม่เราอะเป็นชื่อแม่เราจริง ๆ โดน โดนไปแล้วอะ <chuckles> โดนแน่อะ ถ้าเราเรียกชื่อแม่เราเป็นชื่อจริงอะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ ๆ ใช่ ครับ อ้าวเหรอ? นี่พึ่งรู้เหมือนกัน ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ใช่ ๆ ๆ จริง ๆ ครับ
อืม ใช่ แล้วก็ อืม ค่ะ แล้วก็ทีนี้คือตอนเรามาใหม่ ๆ อะเราก็โดน Culture Shock เหมือนกัน เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนพูด "ขอบคุณค่ะ, สวัสดีค่ะ, อ๋อ ขอโทษค่ะ" พูดเยอะมาก ๆ อะ แล้วเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนอเมริกันเงี้ยค่ะ เขาก็เลยพูดว่า "เธอ พ ฉันว่าคุณพูดเยอะไป" ไรเงี้ย เออ แบบทุกอย่าง Thank You Thank You เสียทุกอย่างอะ เออ คือแบบเอาน้ำมาให้ "Thank You ขอบคุณค่ะ" แล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่า "นี่ ห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะ?" เราก็บอก "อ๋อ ท่องน้ำอยู่ตรงนั้นค่ะ" อ๋อ ขอบคุณค่ะ อ่า มาแล้ว มาอีกอันหนึ่งแล้ว เออ คือแบบ เขาก็เลยบอกว่า "เออ คุณไม่ต้องพูด Thank You เยอะขนาดนี้ก็ได้" อะไรเงี้ย แล้วบอก เออ ขอโทษค่ะ นี่มัน คัลเชอร์ ของคนไทยเลย ที่แบบคนไทยแบบ ไม่ว่าอะไรเราก็ขอบคุณไว้ก่อน อะไรเงี้ย เออ แต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเราอะไม่ ไม่เขินเวลาต้องพูดขอบคุณ กับขอโทษ อะไรเงี้ย อืม ซึ่งทุกวันนี้น้องก็โอเคแล้ว เวลาเรายื่นของให้ น้องก็จะขอบคุณก่อน อะไรเงี้ย อืม
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อเหรอ? อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ โอ้ ดีจังเลย ครับ โอ้โฮ น่ารักจังเลย ซึ่ง อ่า ลูกชายผมก็เป็นอย่างนั้น ซึ่งจริงเป็น เนาะ เป็นวัฒนธรรมหลัก ๆ เลยที่ค่อนข้างดี แต่พึ่งรู้ว่า เนี่ยว่าบาง บางประเทศเขามองเราแปลกไปเลยเนาะ
ค่ะ อืม ใช่ ต่างประเทศไม่ค่อยมีค่ะ ไม่ค่อยมี ใช่ แล้วเขา ก็เรามีอีกอย่างหนึ่งที่ ที่เขา ว้าว มาก คือเรา สไมล์ ยิ้มตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไร? จะคุยอะไร? คือเรื่องไหน? เรายิ้ม ยิ้มหมด แล้วเขาบอกว่า "คุณยิ้มทำไมอะ?" แบบภาษาอังกฤษน่ะ เขาก็ถามคุณว่า "คุณยิ้มทำไมอะ? เราแบบ เราไม่ได้คุยเรื่องอะไรที่มันตลกเลย" อะไรอย่างเงี้ย "ทำไมคุณยิ้ม?" เราบอกว่า "ไม่ ๆ เราคือ หน้าเรามันเป็นอย่างงี้อยู่แล้ว" คือคนไทยอะคุณมัน มันยิ้มไปในตัวอะ มัน มันยิ้มไปด้วย มันไม่รู้ตัวอะ มันยิ้มไปเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ "เราก็ เราไม่ได้ขำคุณนะ ใน story ของคุณเราไม่ได้ขำนะ แค่เรายิ้มเฉย ๆ" แบบ "อืม ค่ะ" แล้วก็ยิ้มหัวเราะ อย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาก็เลยบอกว่า "เออ บางทีคนที่เนี่ย เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณยิ้มทำไมเนาะ" อืม แบบคนที่นี่เขา จะไม่มอง แทบจะไม่มองตากันเลยอะ เวลาแบบเจอหน้ากัน เดินสวนกันไม่ทำ ไม่มองตากันเท่าไร
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม อือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ อือ ครับ โอ้โฮ! อืม อุ๊ย! ลง ครับ ครับ อย่างงี้ เอ่อ คุณหมวกก็ค่อนข้างปรับตัวมากกับการไปที่นั่นเหมือนกันนะครับ
อืม นึกไม่ออก แต่ยิ้มเนาะ เจอหน้ากันก็ยิ้ม "อา เป็นไง?" อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ค่ะ แต่เรารู้สึกว่าเราก็จะต้อง เอ่อ ทำตัวเราให้เป็นตัว คนไทยอะ เออ เราว่านิสัยคนไทยอะ เราหาข้อดีจากความ นิสัยของคนไทย คนไทยเป็นคนน้ำ มีน้ำใจ แล้วก็พูดขอบคุณ แล้วก็รู้ รู้ จัก humble อะค่ะ humble น่าจะเป็นถ่อมตัวเนาะ แบบรู้จักถ่อมตัว ไม่ <tsk> ไม่ เอ่อ พูดที่มันแบบว่ากระโดกกระดาก หรือแบบพูดไม่เพราะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็ ตีเนียนความเป็นไทยอยู่ตรง นี้ แล้วก็พยายามเปิดรับ ความอเมริกันบ้าง แต่ก็เรายัง คิดเสมอว่า ฉันเป็นคนไทย แล้วฉันก็ยังยิ้ม อยู่ ฉันก็ยังยิ้ม เวลาพูด ฉันจะไม่ปรับ ในสิ่งนี้ เพราะฉันรู้สึกว่ามันดีแล้ว
ครับ ครับ ครับผม ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ
อืม ใช่ ๆ
ใช่ ๆ โอ้โฮ! ดีจังเลยอย่างงี้ก็สมควร ก็ให้เด็ก ๆ เขาก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นไปด้วย เลย เลยดีกว่า อย่างงี้ เนาะ อืม ครับ
ค่ะ แล้วอย่างงี้คุณบ้านอะเวล คุณบ้านคิดว่า ในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดเนี้ย คุณบ้านจะมีวิธีสอนลูกคุณยังไงอะคะว่าแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม?
ครับ อืม ครับ อืม ครับ
อืม คุณว่าคุณจะมีวิธีแบบว่าสอนลูกยังไง?
เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย โดยรวมทั้งหมดอะครับผม คือผมแทบไม่ต้องสอนเขาเลยนะ
มีไหมคะ? ค่ะ อืม
คือโรงเรียนสอนมาหมดเลย ซึ่งจริง ๆ คุณหมวกก็น่าจะรู้ว่า โรงเรียนของไทยนี่ค่อนข้างสอนมารยาทเยอะมาก
อืม ค่ะ ๆ
ถูกไหมครับ? อืม น่ารักเลย ครับ
ไม่ ช แค่ครูกับเรียนเนาะ อืม
ใช่ ก็เรา ก็เอาอีก อีก ก็คือเราก็รอให้คุณครูเขาแนะนำอะไรมาอีกที หรือเราเห็นว่าลูกเราอะ เฮ้ย ไม่โอเคนะ เราก็จะสอนเพิ่มไปทีละนิด ทีละหน่อย ให้เขาเข้าใจว่าวัฒนธรรมตรงนี้ไม่ดี หรือวัฒนธรรมที่คุณพ่อเนี่ยผ่านมามันเป็นอย่างงี้งั้น อย่างเช่น ที่หลัก ๆ ก็คือสอนเขาบ่อย ๆ ก็คือการกินข้าว เอ่อ เขาจะมักเป็นคนที่กินข้าวน้อย และกินไม่หมด
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ กินไม่หมดนี่ไม่ได้เลยนะคนไทย อืม
ก็ต้องสอนว่าต้องกินหมด ก็ว่า "นี่นะ" ใช่ ใช่ ก็คือบอก อา อย่างน้อยเนี่ย คนไทยเนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นการดู ดูหมิ่น เรียกว่าดูหมิ่นกับพระแม่โพสพเราดีกว่า
ดูถูก ค่ะ ดูถูกชาวนาด้วยแหละเราว่า เพราะว่าชาวนากว่าจะได้ข้าวมาเนาะ
อา ส่วน ถ้าเกิดเป็นคนจีน ใช่ ก็ ใช่ ส่วนถ้าเป็นคนจีน เขาก็บอกว่าคนอย่างงี้ไม่ อนาคตจะไม่มีกิน อะไรก็ว่าไป ก็ เราก็กลายเป็นสอนภาษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของจีนแทรกเข้ามานิดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเขาก็กินก็ค่อนข้างเกือบหมด เพราะว่าเขาก็ลดปริมาณที่เขาต้องการกินเอง
อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี ค่ะ
แต่ตอนนี้ปัจจุบันเขาโตแล้ว พอโตแล้วก็ ใช่ เพราะว่าปัจจุบันเขาโตแล้ว ก็แย่งคุณพ่อกินแล้วครับตอนนี้
<chuckles> ค่ะ ตอนนี้กลับมากินเยอะแล้ว
เขากินเยอะมากครับ ตัวเขาเล็ก แต่กินเยอะมาก กินข้าวที 2 กล่อง
อ๋อ
คุณพ่อกิน ไม่ครับ เอ่อ หนักน่าจะประมาณไม่ถึง สี่สิบ
แต่ก็ไม่อ้วนเหรอคะ? ก็ดี ถ้าอย่างงั้น ค่ะ ค่ะ แล้วก็เคยตอนเด็ก ๆ กินที่ไหนก็ไม่อ้วน ภูมิใจมาก ตอนนี้กิน ดมก็ยังอ้วนเลยตอนเนี้ย <chuckles> ใช่
ใช่ ครับ อ๋อ ครับผม อืม พูดแล้วปวดใจแทนครับ ผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน
ใช่ เราเคยผอมมาก เพื่อนล้อเหมือนกันว่าเป็นไม้เสียบผี ตอนนี้ แค่กินไม่กี่คำก็อ้วนแล้วอะ มัน มันเปลี่ยนได้ยังไงไม่รู้
<chuckles> ครับ ครับ อืม ครับผม
อืม ค่ะ แต่ก็นั่นแหละ อ เอ่อ ดูแลเรื่องการกินให้เขามันสุก ถูกสุขลักษณะเนาะ ก็ ให้พอได้ อืม ค่ะ ของเรา เราก็สอนลูกเวลาเล่นโทรศัพท์ เราว่าเล่นสกรีน ดูทีวี อะไรเงี้ย เราก็พยายาม ลูกดูอะไรเราก็อธิบายว่า อันนี้ไม่ได้นะเนี่ย คนไม่ดีจะต้องมีตำรวจมาจับนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เวลาดูติ๊กต็อก หรือเลื่อนโทรศัพท์เนี่ย เราก็ต้องสอนลูกว่า อันนี้เล่นแค่พอประมาณ อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเสพ เดี๋ยวนี้มันเสพอะไรได้ เร็ว ได้ไว เด็ก มันเด็กเกินไปที่จะเสพอะไรพวกเนี้ย
อะ โอ้ ครับผม ครับ ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ อือ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ใช่ครับ ครับ ใช่เลย ใช่เลย อืม ก็ เราก็ต้อง บางครั้งก็ต้องใช้สื่อในการสอนเขาไปด้วยนะครับ
อืม อือ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ แล้วก็เปิดอะไรที่มีประโยชน์หน่อยเนาะ เพราะว่ามันก็มี มันก็มีช่องเยอะ ที่มันไม่มีประโยชน์ อะไรเงี้ย อืม ต้องคอย ต้องคอย คัดกรอง
อืม ครับ อ๋อ คัดสรร ครับ อืม ครับผม อืม โอ๊ย อันนี้เห็นด้วยจริง ๆ เลย
อืม ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ วันนี้ก็สนุกมาก ได้มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะ
ครับ ใช่ ๆ ก็ ก็เป็นการเมาท์ลูกเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วกัน <chuckles> กลับว่า ย้อนกลับไปดูว่า เราก็น่าจะเป็นเหมือนลูกแหละตอนนั้น ยังไงเราต้องหาทางจัดการได้ เพราะเราผ่านมาแล้ว
ใช่ ๆ ถูกค่ะ เป็นกันทุกคน อือ ใช่ อะ แล้วจริง ๆ ลูกเราจะไม่รู้ตัว ก็จนกว่าเขาจะโต แล้วเขาก็มีลูกของเขาอะ นั่นแหละ
ครับ ใช่ครับผม ยังไงขอบคุณมากนะครับ
ใช่ ช ได้เลยค่ะ ได้เลย ไว้วันหลังมาคุยกันอีกค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ